Mais ça serait bien que, heu, que les innovations soient plus cadrées, tu vois?
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, ouias la la manière dont on les utilise en fait va être vraiment déterminée, heu, l'évolution qu'elles vont prendre en fait. Heu, effectivement, il y a des il y a des mauvais côtés, voilà, tout tout ce qui est intrusion dans la vie, cette perte de concentration, mais quand on les utilise bien, ben, c'est clair que comme tu dis, elles elles nous simplifient la vie et heu, par exemple, si si on prend le l'exemple de la dernière innovation qui est la ter les l'intelligence artificielle pardon qui est, heu, les lunettes connectées
Heu, mmh mh. Mmh mh. Tout à fait. Ouais. Mmh mh.
de de que Ray Ban a sorti là par exemple. Ben on se rend compte que ça peut beau enfin ça simplifie à la vie pour pas mal de choses si on est au volant, on va plus forcément besoin de regarder son téléphone étant étant donné qu'on aura tout qui peut arriver par les lunettes. Heu voilà, c'est, moi je trouve que vraiment les ces lunettes là vraiment, va voir un impact positif sur sur pas mal de choses, heu
Ouais. Ouais.